ว้าว <laughs> โอ้โฮ นี่ อืม พอทางคุณเล่าเนี่ย เหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในตรงนู้นด้วยเลยอะ เออ นึกภาพออกอะ แบบ อืม มันน่าประทับใจจริง ๆ นะคะเนี่ย อืม
เออ คือสนุกจริง ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวจะส่งวิดีโอให้ดูนะคะ คือแบบ โอ๊ย มันเลิศ
อ้าว แล้วหลังจากที่ อ่า คอนเสิร์ตนั้นน่ะค่ะใกล้จะจบลง อะไรอย่างเงี้ย แต่ละคนมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ? โดยเฉพาะทางคุณน่ะค่ะ ที่แบบ โอ๊ย ตายแล้ว คอนเสิร์ตจะจบแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อืม
ไม่อยากให้จบ อยากให้แบบว่ารันไปอีก 5 วัน 7 วัน <laughs>
เอาอย่างงั้นเลยนะคะ <laughs> เอาแบบนั้นเลย
คือมันไม่มีแม้แต่ ความเหนื่อยเลยอะค่ะ คือขนาดไปว่าเราเนี่ยกรี๊ดไปอะ จนเสียงเรามันแหบ จนแบบพูดออกมาแล้วเป็นแบบ อะไรนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม เสียงแหบไปเลย เพราะว่ากรีดร้องตลอด เวลา <laughs> ต้องร้องไห้
ใช่ มันต้องกรี๊ดทุกจังหวะโมเมนต์
โอ๊ย เท่ากับว่าเราก็มีหลาย ม เอ่อ ความรู้สึกในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะคะ แบบทั้งดีใจ ตื่นเต้น แบบทุก ๆ อย่างเนาะ แล้วสุดท้ายเราก็ ค่ะ อืม ก็คืออยากจะกลับ กลับไปดูใหม่ กลับเข้าไปอยู่ในโมเมนต์นั้นใหม่ อะไรอย่างงี้เนาะ อืม
แล้วก็มันเป็นร้องที่มี มีความสุขอะค่ะ มันเป็น ค่ะ อืม ถูกต้อง ตอนนี้เขาก็ยัง เวิลด์ทัวร์ อยู่นะคะ ถ้าสามารถเก็บเงินได้สักก้อนเนี่ย อืม อยู่ที่ไหนก็บินไปหมดแหละค่ะ ก็คิดว่าจะไปอีกอย่างแน่นอนค่ะ
เราจะตามไปใช่ไหมคะ? <laughs>

ค่ะ อืม
เออ แล้วเราก็แบบร้องไห้ ร้องไห้แบบว่า ภูมิใจในตัวผู้หญิงคนนี้ เพราะว่า คือตั้งแต่เด็กอะค่ะ เราเป็นแฟนเพลงของ Taylor swift มาตลอด แล้วเราก็โตมากับเพลงของเขาแบบแทบจะทุกอัลบัมเลยอะค่ะ แล้วเพลง
อืม เราเป็นแฟนคลับตัวยงของเขาเลย ใช่ไหมคะเนี่ย?
ถูกต้องเลยค่ะ แล้วแบบ ณ จังหวะนั้นน่ะ ทุกคนก็ร้อง ร้องเพลงไปด้วยกัน เราก็เห็นว่าคนรอบข้างเราอะ ก็ร้องไห้เหมือนกัน ที่แบบ มันขนลุกไปหมดเลยอะค่ะ
อืม ค่ะ อันนี้ไม่ทราบดูที่ไหนคะ? ดูที่ไทยเลยหรือเปล่าคะ?
อันนี้ ไม่ใช่ค่ะ ดูที่ สเตเดียม ที่ Denver
เออ เพราะเขา อืม ค่ะ
ใช่
อื้อฮือ อันนี้ คือเราซื้อตั๋วไปดู เพื่อ เพื่อการไปดูคอนเสิร์ตอย่างเดียว หรือว่าเราไปเรียน แล้วก็พอดีมีงานคอนเสิร์ตเราเลยไปอะคะ
แล้วก็ อา เราไปเรียนที่นั่นค่ะ แล้วก็มันมีงานคอนเสิร์ต ที่เขาไปทั่วรัฐในอเมริกา แล้วเราก็ต้องเช็กวันที่ว่า วันไหนมารัฐเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เตรียมเก็บเงินรอกดบัตร แล้วที่อเมริการู้สึกว่า ระบบการกดบัตรเขาไม่ได้กด ยากเท่าที่ไทย อือ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้วอันนี้ คือไปคนเดียวหรือเปล่าคะ?
อืม
หรือว่ามีเพื่อนไปด้วย?
ไปกับ รูมเมต ค่ะ
โอ๊ย เป็นแฟนคลับทั้งคู่? ดีจังเลย
ตอนแรก รูมเมต ไม่ได้เป็นแฟนคลับ แต่ว่าพอตอนคอนเสิร์ตใกล้จะมา เราก็เปิดเพลงอัดในบ้านอย่างรุนแรง <laughs> เพราะเราหาแนวร่วม
อา <laughs> แล้วหลังจากนั้นมา เราก็ อืม ร้องได้ทุกเพลง ทุกอัลบัมเลยใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ
ใช่ เราก็ได้เพื่อนเพิ่ม ใช่เลยค่ะ ถูกต้อง รูมเมต เราก็เลยกำ กลายมาเป็นแนวร่วมที่เป็นแฟนคลับ Taylor เหมือนกัน แล้วเราก็คุยเรื่อง Taylor ดูสารคดี Taylor กันทุกวัน จนกระทั่งวันที่ไปคอนเสิร์ตเนี่ย ก็ไปด้วยกันค่ะ
อา ค่ะ อา ขอย้อนกลับไปที่งานคอนเสิร์ต ยังไงต่อคะ? หลังจากที่เขาโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินแล้ว